<laughs> Walaupun kamu nge-gym?
Iya, serius.
Ah, menarik, itu karena kenapa kamu <chuckles> oh kamu enggak suka dangdut berarti?
Daripada dengerin dangdut. Enggak, enggak suka banget.
Kenapa tuh? Bukan orang Indonesia dong berarti? <laughs>
<chuckles> Iya. Enggak apa-apa deh, udah bukan orang Indonesia juga enggak apa-apa. Karena apa ya, Kak, sebenarnya tuh, aku tuh lebih enggak suka karena sebenarnya sih awalnya mungkin karena momen buruknya ya. Soalnya kan dulu pernah tuh nonton konser dangdut di salah satu daerah di kotaku <clicks tongue> itu kayak orang-orang yang nonton tuh pada mabok, rusuh, gitu. Jadi, kayak, "Aduh apa sih ini males banget," itulah, intinya. Walaupun sebenarnya aku masih bisa, Kak, dengerin dangdut-dangdut yang mungkin bisa dibilang modern ya. Kayak misalnya Denny Caknan itu kan ada tuh dia kayak bikin cover-cover yang lebih modern dengan sentuhan ala-ala gitu, jadi masih bisalah aku dengerin, masih aman. Enggak yang enggak yang bener-bener benci ya, Kak, tapi bencinya tuh lebih kayak, orang-orangnya gitu loh, momennya gitu.
<laughs> Mhm. Oh. Iya sih, ben Mhm. Mhm mhm. Mmm, kayak efek khas, efek samping sama mungkin, eee, apa ya, selera masyarakat yang mendengar dangdut itu kebanyakan kan kayak, s eee, level apa namanya ke bawah gitu kan. Kayak e alat heeh, bener bener, makanya kamu agak-agak enggak suka karena ya itu, karena masyarakatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya koplo gitu kan, kadang-kadang koplo juga agak-agak ini enggak sih kamu suka koplo, enggak?
Ya, lapisan, lapisan agak di bawah ya heeh. <chuckles> Ya sering kali, pelakunya.

Waktu kecil itu lagunya, Gelang Sipaku Gelang, apa ya itu namanya lupa judulnya, yang Gelang sipaku gelang, gelang si rama-rama. Nah ya, Mari pulang tuh kan dulu waktu kecil diajarin itu ya. Terus seringnya di cafe kalau nongkrong misalnya udah terlalu malam, cafe udah mau tutup tapi orang-orang pada nggak tahu diri. Biasanya diputerin lagu itu, Kak, Mari pulang, marilah pulang. Iya, jadinya nempel banget itu lagunya.
<laughs> Mari pulang. Marilah pulang. <chuckles> Mhm. Oh gitu. <laughs> Cafe dimana itu? Lucu banget, ngusir itu. <chuckles>
Ada di dekat tempatku. Iya ngusirnya ngusir halus kan agak ya gimanalah, ya udah deh pulang pulang pulang.
Iya sih. Tapi kalau menurut kamu, eee, elemen musiknya tuh seperti apa sih yang paling sering bikin lagu itu nempel terus loh di otak kamu? Apakah itu cuman melodinya, iramanya, liriknya, atau mungkin sesuatu yang nggak musik gitu seperti, kayak iklan mungkin, mmm, menurut kamu gimana?
Begitu. Mhm. Bisa sih, Kak, untuk banyak faktor tuh ya sebenernya. Kalau untuk lagu sendiri mungkin menurutku karena genre ya. Misalnya kita suka sama satu genre spesifik nih, terus kayak ada ritme dari lagu ini yang mungkin terkesan, “Wow unik ya,” atau mungkin kayak aneh gitu. Atau mungkin bisa jadi vokalnya fales pas nyanyi, agak fals gitu. Kayak kita jadi keinget, “Kayak ini part ini habis ini fales nih yang nyanyi nih,” atau mungkin kayak, "Habis ini, apa nih yang aneh dari lagu ini?” Mungkin bisa jadi kayak ada rise and hit kayak “shh” atau apa gitu, kayak momen tertentu yang bikin kaget gitu. Jadinya kayak keinget di momen-momen tertentu dari lagu itu, kayak di part tertentu. Terus mungkin kalau untuk iklan biasanya karena dia catchy dan simpel, buat keinget gitu ya. Kayak mungkin, <humming> Kaya misalnya lagunya Telkomsel nih ya, bolehlah ya Telkomsel nggak papa. Misal Telkomsel tuh kan, apa sih dari oh, bukan s bukan sorry bukan Telkomsel tapi Flexi waktu itu. Telkom Flexi, Bukan telepon biasa itu kan. Jadi kayak gampang tapi inget terus gitu loh, Kak. Bener.
Bisa ya? Oh. Mhm. Oh. <chuckles> Mmm, mhm. Hmm. Mmm. Wah flexy. <chuckles> Iya sih jadi nempel terus gitu. Jadi memang jadi mungkin karena, apa namanya, menurut kamu bener nggak sih kalau misalnya dikasih sesuatu yang simpel atau mungkin sesuatu yang unik gitu, yang kayak tadi kamu bilang kan kayak suara yang fals tiba-tiba kayak jadi inget terus lagunya gitu kan. Berarti kan ada sesuatu yang nempel terus tuh gara-gara unik gitu, bukan karena yang udah biasa gitu ya.
Mhm. Bener. Iya bisa jadi kayak gitu, Kak. Karena kan otak kita dan telinga itu kan kayak saling berkoordinasi ya, Kak, untuk menangkap apa yang kita dengarkan dan mencerna ya. Karena kita kan punya akal, dan kita punya kesadaran gitu ya, Kak, untuk menganalisa sebuah suara mungkin atau mungkin kayak momen gitu. Jadi kayak, ya akhirnya secara nggak langsung terekam aja gitu, padahal bukan maunya kita sering kali.
Mhm.

Mmm, mungkin karena kamu udah berkeluarga belum?
Biasa aja gitu, Kak. Belum.
Oh, mungkin karena kamu belum punya anak kali ya, jadi kayak, ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya kamu udah berkeluarga, udah punya anak kayak, mau nggak mau tuh kayak ngasih lagu-lagu anak-anak nggak sih, kayak ke anak mereka gitu?
<chuckles> Mungkin ya, mungkin. Bisa jadi sih, Kak, tapi mungkin anakku, aku kasih lagunya Nio sih.
Oh, <chuckles> jadi lebih reng gitu ya?
Dari kecil udah nggak papa, dipupuk aja udah, iya, biar lebih keren aja anaknya.
<chuckles> Itu kan kalau anak-anak kadang-kadang sukanya yang lucu-lucu gitu loh, kayak yang simpel-simpel, kalau misalnya Indonesia kamu suka siapa artisnya?
Mhm. Indonesia aku paling suka sih sejauh ini, belum ini ya, Kak, belum apa namanya, belum ganti dari dulu sih, Andien sama Eva Celia.
Uh, tetep ya, ke lebih ke jazz-jazz gitu kan. Andien juga kan ke jazz.
Iya. Ya begitulah, sama bapaknya Indra Lesmana, itu lumayan sih.
Nah, kalau istrinya Sofia Latjuba? Mantan.
Sofia Latjuba kan nggak nyanyi, main film. Nggak tahu sih, Kak, lebih ke suaminya sama anaknya aja sih yang keren, udah itu sih, mamahnya mah bodo amat.
Ih, pernah loh nyanyi, ih pernah nyanyi! Oh. <chuckles> Oh gitu, oke oke. Ya udah deh, kayaknya, eee, makasih banget loh, udah mau sharing-sharing, cerita-cerita, kayaknya kalau misalnya kita ketemu lagi, boleh dong cerita lagi ya?
<chuckles> Iya. Sama-sama. Boleh boleh, kapan aja.
Oke, kalau gitu, thank you banget loh. Sampai jumpa lagi ya.
Oke, sama-sama Kak, senang juga buat sharing, bye-bye!
Oke, bye-bye!